อา ได้เลยครับ ก็คือถ้าเทียบจากเมื่อก่อนน่ะเนาะ เวลาที่แบบว่า เอ่อ มีเพื่อนมายืมเงินเรานะครับ บางทีเนี่ย เราก็อาจจะไม่มี เราก็บอกไม่มี พอบอกไม่มีก็จบ อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราก็จะรู้สึกเฉย ๆ ไม่ได้รู้สึกแย่ หรือว่ารู้สึกดี อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าทีเนี้ยพอเราไปอ่านแบบว่า ในโพสต์ของบางคนน่ะนะครับ ที่เขาชอบมาบ่นเรื่องเพื่อนยืมเงินไม่คืน ยืมแล้วก็ทำให้เสียเพื่อน อะไรแบบเนี้ย มันทำให้เราคิดนะว่า เฮ้ย! ถ้าวันนั้นน่ะ เราให้เพื่อนยืมเงินไปอะ เราก็จะเสียเพื่อนใช่ไหม เราจะ มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ย มันทำให้เราแบบระแวงอะครับ
ค่ะ อ้อ เออ แล้วตอนเนี้ยอะ? อุ๊ย ค่ะ อ๋อ เหมือนก็ มองไปด้านลบเนาะ
ใช่ เพราะว่า ในแต่ละคอมเมนต์น่ะ เขาก็เหมือนแบบว่า สนับสนุนแบบ เออ จริงด้วย เคยเกิดขึ้นกับเรานะแบบเนี้ย อะไรแบบเนี้ย เราก็เลยเชื่อไปด้วย ทำให้เรามองลบไปด้วย อืม
อา <chuckles> เออ จริง ๆ แล้ว คือก็ยังไม่เกิดหรอก แต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่มีคนผ่านมาเยอะ อะไรอย่างเงี้ย ทำให้เราก็ตั้งแง่ไปในระดับหนึ่ง
ใช่ จริงครับ ใช่ ๆ เราตั้งแง่ อืม
อืม แล้วประสบการณ์ดี ๆ มีไหมคะ? แบบว่าเปลี่ยนเป็นความคิดอีกด้านหนึ่ง แบบว่าจากที่เคยมองไม่ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา อ๋อ อันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับ ก็คือ อย่างเช่นน่ะ เวลาแบบ อย่างเมื่อก่อนเนาะ เราทำงานประจำ อย่างเงี้ยนะครับ เราก็จะเบื่อที่ทำงาน อยากจะลาออกมั่ง เบื่อหัวหน้าบ่นจัง เออ ลูกค้าแบบว่าทำไมเขาเยอะกับเราจัง อะไรแบบเนี้ย แต่ว่าบางทีเราไปเจอโพสต์ที่เขามีความ มีการแบบว่าเตือนใจเราอะเนาะ ด้วยจากประสบการณ์ชีวิตของคนที่ผ่านมามากกว่า แล้วเอามาโพสต์ อย่างเงี้ยครับ เราก็มองว่า เออ แบบว่าไม่ว่าคุณจะย้ายไปที่ทำงานไหน คุณก็จะเจอนะ คนที่เขาชอบนินทาคุณ หรือว่าอะไรแบบเนี้ย ฉะนั้น ถ้าคุณเบื่อที่ทำงานเดิมเพราะโดนนินทาเนี่ย ถึงคุณย้ายไปที่อื่น คุณก็จะเจอเหมือนเดิม ฉะนั้นแบบเรื่องเนี้ย ให้ทำใจ อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็มอง เราก็มองเปลี่ยนไปนะ เราก็มอง เออ ก็จริงนะ ใช่ไหม การย้ายงานก็แบบไม่ได้รับประกันเนาะว่า มันจะดีขึ้น
<chuckles> อ๋อ ค่ะ ไม่มีใครอยากทำงานเนาะ อา อ๋อ ประมาณว่า อ๋อ <chuckles> อืม อืม ก็มองว่า ว่าจะเจอสิ่งที่ดีกว่า เพราะว่าปัญหาก็จะคล้าย ๆ กันไปในทุก ๆ ที่เนาะ
ใช่